Après, heu, c'est sûr que, personnellement si par exemple je ne devrais plus utiliser les réseaux sociaux forcément, heu, pour me divertir ça je je vais aller ailleurs. Enfin voilà dans dans le concret, dans le dehors, heu, dans le le fait de, par exemple, pratiquer certaines activités que j'aurais pas pratiquées, heu, de base, voilà, découvrir de nouveaux de nouvelles choses aussi. Ouais, tester de nouvelles choses. Donc, heu, je pense ouais, vu que j'aurai moins de temps sur ce sur ce réseau social ou ces réseaux sociaux, et, bah, voilà ça me libérerait beaucoup de temps pour voilà faire ce que je veux ou même apprendre par exemple. Apprendre de nouvelles langues, je pense que ouais ça serait quelque chose qui qui se pour me voilà pour me divertir et puis, heu, en même temps apprendre aussi, heu, voilà d'autres, heu, d'autres cultures à travers, heu, l'apprentissage de la langue donc, heu, pour moi, beh, ça ça ça peut avoir du bon. Voilà c'est que ça soit dans la la vie personnelle, la vie sociale et tout, c'est mmh, <chuckles>
Mmh mh. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais ouais. Ouais ouais. Ouais. Ouais. Ouais. ouais, ouais, ouais. Ouais c'est sûr, heu, c'est certain oui, c'est certain. Mais, heu, mais d'un heu, voilà alors d'un autre côté, heu, quand, heu, voilà, si on regardait, heu, jamais la télévision, bah, et puis qu'on on a une famille, hein, ça permettrait, heu, de passer plus de temps avec les familles parce que souvent, heu, heu, les les familles, je ne sais pas s'ils dînent encore ensemble, heu,. <laughs>
Mmh. Mmh mh. Oui. En famille, oui, mmh, Oui, c'est vrai que il y a de plus en plus on voit, oui, que ça se perd, heu, voilà, à chaque c'est vrai.
Ouais, ouais, ouais, ouais parce que, heu, voilà, bon moi, heu, personnellement je je dîne ou je ne déjeune jamais, heu, sur une table. C'est toujours devant, heu, l'ordinateur quand quand je fais, heu, autre chose. Mais bon, si j'avais, heu, heu, heu, une famille, bah, j j'essaierai de de de de d'utiliser de moins en moins les réseaux sociaux et de regarder de moins regarder la télévision aussi pour pouvoir passer plus de temps avec, heu, ma famille, pour créer des liens. Hein, des liens qui sont qui sont importants quand même en nous.
Mmh mh. OK. Ouais, mmh. Ouais, de passer un peu plus de temps et tout ça. Ouais. Ouais et créer du coup plus de liens aussi par, heu oui. Mmh mh. Bah, c'est c'est vrai oui et puis renouer aussi des fois des liens, heu, qui qui ont peut-être été un peu un peu enlevés à cause de tous ces réseaux sociaux, l'avènement de tout ça. Mmh.
Ouais, mmh.